<clicks tongue> É, aqui foi a mesma coisa, mas eu cheguei a ir no mercado, eu fui no mercado por porque eu não tinha a a gente ia para praia, a gente estava indo para praia, daí a gente fala: "Ah, gente passa no mercado, e e compra, porque vai ter gerador no mercado”, né, esse foi o meu pensamento, “tem gerador”. E do lado da minha casa tem um Continente. E aí, quando a gente passou, a gente olhou assim e falou: "Nossa, tá meio vazio". Aí a gente encontrou um vizinho que estava indo para praia também, falou: "Nossa, não comprei nada e tal e agora o mercado tá fechado". Falei: "Quê? Como assim o mercado tá fechado?" E aí eu falei: "É tá estava fechado", aí eu falei assim: "Meu Deus, quê que eu vou fazer?". Aí ao invés de ir para praia, eu fui em um outro mercado, no Audi que tem um pouquinho mais longe de casa, mas dá pra ir andando, eu falei assim: "Cara, vamos tentar lá, porque lá tem máquina de tirar dinheiro, a gente consegue tirar alguma coisinha, e a gente compra uma água e algum pãozinho, alguma coisa para gente comer hoje, né?".
Nossa. Você conseguiu ir? Uhum. Uhum. Olha aí. Aham. Uhum. Estava fechado. Uhum. Uhum. O pingo doce também fechou, aqui perto de casa. Uhum.
Quando eu cheguei lá, sério, sabe o que que mais me surpreendeu? Foi o ser humano. Ai juro, um bando de animal, um bando de animal. Sabe, assim, as pessoa eu vi um uma coisa muito deplorável, assim, o mercado estava um caos, a fila eu fiquei 2 horas na fila quase, eh, o povo tudo falando, né, baboseira, mas ninguém tinha notícia nenhuma, porque celular não pegava
O quê? Por que? Me conta. Uhum. Uhum. Uhum.
não tinha água você vê as pessoas enlouquecidas no mercado.
Comprando toda a água que podia.
Sabe, sem pensar em nada, tipo assim, teve um cara o mais bizarro, houve um ca e papel higiênico, eu não sei, que que o povo pensou, que ia ter uma dor de barriga. Porque assim, o tanto ai gente
Aham. É a pes a galera limpa o papel higiênico, né, mas eu vou te dizer uma coisa: eu não uso papel higiênico, desde que desde que eu vim morar aqui com bidê. Que eu já não gostava de usar papel higiênico no Brasil, eu me programo para tomar banho depois que eu uso o banheiro.
Eu não sei porquê. Hã? Você você usa bidê?